<laughs>
Depan rumah nyampe, ya ampun, luar biasa banget. Hmm, mmm mmm.
Iya, Kak. Jadi ada jalur angkotnya memang ke sana, Kak. Karena memang, kalau mau dibilang rumah itu, bu bukan rumah, eee, bukan yang di desa banget sih, Kak. Jadi, cuman turun bentar kayak kalau misalnya Kakak tahu di Bandung di Dago lah, kayak gitu Kak. <chuckles>
Iya iya. Iya, wah, oh itu kayak gitu, wah luar biasa sih, itu bukan kampung yang benar-benar jolok, tapi lumayan pinggiran kota itu disebutnya, aduh, keren Ah iya.
<chuckles> Iya. Wah, itu juga sih Kak. Jadi memang kalau mau dibilang di kota, ya tengah kota, tapi agak naik dikit. <chuckles>
Enggak gitu ya. <laughs> Iya benar pinggiran kota, tapi dapat hat asrinya, tapi dapat suasana kotanya juga, gitu ya.
Iya, itu banget Kak. Makanya Benar, benar banget Kak. Jadi memang itu mungkin yang buat aku tuh selalu kangen kalau di rumah dan, menurut aku itu tempat yang baik banget buat pulang sih Kak. Karena kalau misalnya aku lagi misalnya lagi capek kerja, terus kemudian, oh ini kayaknya udah mau liburan tuh, aku biasanya akan memutuskan untuk pulang, walaupun jauh, Kak. <chuckles> Karena, memang rumahnya tuh bisa buat istirahat banget sih Kak. Karena aku waktu aku pulang, aku merasakan, "Oh ini, eee, waktu aku menjadi anak." <chuckles>
Asri. Mhm. Mhm. Wah, heeh. Iya. Waduh, itu kayak villa gitu nggak sih rasanya?
Eee, sebenarnya sih bisa digambarkan kayak gitu sih Kak. Jadi memang, eee, dia di tengah-tengah sendiri gitu kan, kayak, ya, kiri kanan ada pohon mangga. Dulu waktu aku kecil sering banget tuh kayak misalnya mangganya ini, petik mangga, terus kemudian ada pohon coklat juga kak.
Enggak? Wah. Iya iya. Iya. Iya. <chuckles> Aduh, lengkap banget gitu ya, iya.
Iya, pohon coklat, pisang, belimbing, jambu, pokoknya kita kayak udah di hutan sih kak. <chuckles>
Aduh aduh. Ya, <laughs> itu grosir buah bukan ya? <chuckles> Atau rumah. Lengkap banget, ya ampun, sampai bisa ini dong, apa, eee, persediaan buah-buahan kamu tuh selama di rumah lengkap dong ya?
Iya.